بصراحة، وفي نَفْس الوقت بَرضه خايف من أنا أسيب الشغل، آآ ما يكونش في البديل، يعني ما عنديش أنا ما عنديش شغلانة تانية دلوقتي أقدر أشتغلها. فبالتالي، يعني أفكّر في فكرة إن أنا أسيب الشغل، فاللي هو أنا باروح مُجبر غصب عني. فمش عارف، فيّ حاجة يعني أنا في صراع جوّايا كده، جانب يقُول لي آآ: "لأ اقعد ما تروحش الشغل"، والجانب العطلان يقُول لي: "لأ طَب هتعمل إيه؟ طَب والمصاريف، طَب الالتزامات؟" طَب ما أنا برضه مش لوحدي، ملتزم بأسرة وكده يعني، مش عارف.
اهم، إمم. اهم. طبعًا. اهم. طبعًا. آه، آه، لأ بُصّ، يعني أولًا واضح من كلامك ومن صوتك حتّى إن أنت يعني شايل شايل ال ال ال الحِمل على كتافك و وإن أنت يعني استنفذت كلّ طاقتك تقريبًا في الأمر ده، فيعني أنا مقدّرة أوي الشعور بتاعك، بس أنت يعني واضح برضه من كلامك إن أنت زهقت من Routine الشغل، الRoutine ذات نَفْسه إن هو بيتكرر كلّ شوية أنت بتقُول بقى لك 5 سنين في الشغل، فهو نَفْس اليوم بيتعاد وهو، هو نفْس الناس، نفْس ال ال الشغل نفْس ال التاسكات اللي عليك هي لا تتغيّر، بس أكيد يعني دي الحاجة اللي أنا عايزة أعرفها مِنّك يعني أكيد في حاجة معيّنة في الشغل هي اللي عاملة لك الضغط ل النَفْسي الشديد ده، هل مثلًا ال الم المهمّات اللي أنت بت بت يعني بتتطلب مِنّك في الشغل، والّا علاقاتك مثلًا لو في حد بتضايق ب يعني المُدير مثلًا مضايقك أو زمايل آآ مضايقينك في الشغل، هو ده اللي مأرقك أوي، والّا مثلًا ضغط الشغل عمومًا؟ ساعات الشغل عاملة إزاي؟ يعني إيه أكتر حاجة آآ هي اللي مسببة لك ال آمم الاحتراق الوظيفي ده؟
إمم. اهم. أيوه، فاهمِك. شوفي هو أكتر حاجة يعني مسبّبة لي الاحتراق الوظيفي، هي فكرة آمم، إنه بيئة العمل اللي أنا فيها ما بتشجّعش على الترقية، يعني ما فيش ترقية يعني يعني، متخيّلة الفترة الفترة طويلة جدًا، ويمكن نَفْس ال آآ ما فيش فروقات في المُسمّيات الوظيفية. فاللي هو آآ، ما فيش، يعني ما فيش ترقية، فبالتالي ده حاجة مضايقاني جدًا، إن هو ما فيش تطوّر، ما باتعلّمش مهارة جديدة. ودي برضه النقطة المهمة جدًا، إن أنا آآ، يعني أنا عاوز إن أنا اشتغل في بيئة عمل بت يعني بتنمّي مهاراتي، بتعلّمني حاجات، آه، بتضيف لي حاجة. فبالتالي يعني حاسس إن أنا فُوقت بقى، اللي هو إيه ده، أنا قاعد الفترة دي كُلّها وخلاص ما اتعلّمتش مهارة، اللي هو باعمل شغل كده أي يعني شغل روتيني باعمله كلّ يوم، ولكن طَب لحد إمتى، ما أنا محتاج أتعلّم.
إمم، اهم. آه. طبعًا. بتطوّر آه صح. اهم.